Ừm. <laughs> Mình, ừm, qua, ờ, bạn nói như thế thì mình cũng hiểu luôn á, là cái việc mà đặt ra một cái deadline thì đúng là hỗ đã hỗ trợ cho rất nhiều người luôn á. Nhất là những cái người mà hay bị trì hoãn, ví dụ như mình. Vậy thì ví dụ á nếu mà có một người mà muốn tham gia một cái chuyến đi tương tự như của bạn đi, thì bạn có có cái điều gì để khuyên họ không? Kiểu, có nên chuẩn bị gì trước hay là có những cái gì cần chú ý trong một cái chuyến đi, ví dụ như là trại hè như thế không?
Ừm, đúng rồi. Ừm. À. Ừm, mình nghĩ mình sẽ khuyên họ là họ cứ tham dự và trải nghiệm thôi và tất nhiên là những cái trải nghiệm đó thì sẽ rất là xứng đáng luôn. Tại vì cái điều mà họ đã cho cơ hội là, ô kê, họ sẽ bước vào cái trại hè đó rồi á, thì s họ sẽ cũng sẽ là mở lòng ra để đón nhận hết tất cả những cái trải nghiệm đó. Và tất nhiên là mình sẽ cam đoan với cái người đó là khi mà bạn đi về rồi đó thì bạn nhìn lại những cái gì bạn đã trải qua thì bạn thấy bạn gần như là lột xác thành một con người khác, mặc dù mình không phải là người bán cái trại hè này. Nhưng mà thực sự là mình cảm thấy nó rất là, ờ, giúp ích cho bản thân của mình. Tại vì khi mà mình đặt cái mindset là, ô kê mình sẽ là người quản trại thì mình đi sẽ mình sẽ quản những cái trại viên đó, nhưng mà cái điều mình không ngờ tới là chính bản thân mình, đôi khi mình cũng là một cái trại viên trong cái đó luôn, và mình học được rất là nhiều điều từ những người khác, không chỉ là những cái bạn trại viên mà còn là những từ những bạn quản trại khác và cũng như là giám đốc trại và những cái thành viên khác khi mà họ tạo ra cái chương trình trại này. Và mình nghĩ là đây là một cái điều rất là, ờ, rất ích và phù hợp cho bản thân mình vào cái thời điểm đó, khi mà mình được trải nghiệm những cái điều mà, ờ, từ trước giờ mình chưa bao giờ dám thử và khi mà mình thử rồi á thì mình cảm thấy nó rất là đã luôn á, cho nên là mình nghĩ là, ờ, cứ tham dự đi. Ơ, thế nào thì cũng sẽ có được những cái kỷ niệm, mang về những cái kỷ niệm rất là tốt.
Ừm. Ừm, đúng nha. <chuckles> Ừm. Ừm hừm. Mình ha. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Quan trọng nhất là mình đã dám đi trước, đúng không? Đúng rồi, mình hiểu.
Đúng rồi, mình đã dám dấn thân vào thì sau đó thì bất kỳ những cái thử thách hay là những cái, ơ, những cái hoạt động nào thì mình cứ mở lòng ra và mình thử và khi mà mình thử rồi thì mình cũng sẽ đón nhận lại được những cái cảm giác nè, cũng như là những cái mindset mới cho cuộc sống của mình.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ, mình còn một cái câu hỏi nhỏ nữa thôi. Vậy thì bạn trước khi mà đi ấy, thì bạn có từng nghĩ bạn có từng ước là mình biết một cái điều gì trước khi mà đi cái trại hè này không?
Ồ, mình nghĩ là chắc là mình ước là mình biết cái trại hè này sớm hơn để mình có thể trải nghiệm nó được sớm hơn. Nhưng mà không sao, thời điểm hiện tại thì mình nhìn lại thì mình cũng sẽ trân trọng hết tất cả những thứ đã xảy ra trong cuộc đời của mình, và cũng như là cái trải nghiệm vào năm 17 tuổi đó để mình tham dự cái trại hè.
<laughs> Ừm, ừm. Mình hiểu. Đúng rồi. Ừm.